जी, तो बताइए, आपको किन घरेलू महकों में बचपन याद आता है?
बहुत सारी घरेलू महक है। जैसे जब मम्मी दाल-बाटी बनाती हैं, तो मुझे अ, घर की याद आ जाती है। अ, वैसे तो मुझे नानी के घर की ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हमारी जो नानी है ना, दाल-बाटी चूल्हे में बनाया करती थीं। और वो भरता भी मतलब उसी में चूल्हे में सेक कर के बनाती थीं अ, जो भटा है और टमाटर है, ये सब पूरा उसमें ही चूल्हे में अ, सेक कर और फिर उसको हाथ से मैश करके, मतलब उसको फिर फ्राई वगैरह नहीं करते थे वो लोग। अ, वो अलग तरीके से बनाती थी, वो बिल्कुल देसी जो एक सौंधापन आता है ना चूल्हे का, वो उसमें आता था। हालाँकि मम्मी भी मेरी ऐसी ही बनाती हैं, पर कभी-कभी वो ओवन में बना देती हैं, वो जो एल्यूमीनियम का बड़ा वाला नहीं आता है, ग्रिल रहती है जिसमें, जो अ, गैस चूल्हे पे रखा जाता है, तो उसमें बनाती है, लेकिन हाँ, अब वो भी चूल्हे में बनाने लगी हैं। हमारे बगीचे में हम लोगों का एक चूल्हा है, उसमें ही बनता है फिर ये सब। तो ये ग दाल-बाटी की महक कह सकते हैं कि मुझे अपनी नानी की और मम्मी की याद दिला देती हैं। और चूँकि मैं वहाँ पर रहती नहीं हूँ, मम्मी के पास, इसलिए अब मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें याद आती हैं। और अगर मैं खुशबूओं की भी बात करूँ, तो मुझे ना अ, जब अ, ग ग ब बसंत का मौसम चल रहा होता है ना, और हम गर्मी की तरफ़ बढ़ रहे होते हैं, तो पता है एक बयार चलती है, एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है उस हवा में। तो वो पता है, दरअसल मुझे ये याद दिलाते हैं कि अभी पेपर आने वाले हैं, मतलब पेपर फिर खत्म हो जाएँगे और उसके बाद आएँगी गर्मियों की छुट्टियाँ और उसमें जाएँगे हम नानी के यहाँ पर। <chuckles>
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। ठीक। <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। <chuckles> जी। हुँ। हुँ, जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस एक तो मतलब ये आपकी इस एग्ज़ाम वाली बात से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ और अच्छा, ये बताइए कि और साथ में क्या-क्या याद आता है? जैसे कि आपने मतलब नानी का घर तो कहा और उसका क्या माहौल रहता है? और वो शहर क्या है, कैसा है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं, याद आती हैं साथ में?
हुँ। <laughs> अरे! पता है, इतनी मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी यादें हैं। पता है, हमारी नानी का जो घर है ना, काफ़ी बड़ा है, मतलब उसमें आगे भी एक छोटा-सा आँगन है और पीछे अ, जो रसोई है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आँगन है। उस आँगन में ना अमरूद का पेड़ है और छोटे-मोटे पेड़ भी लगे रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, हरी धनिया, हरी लहसुन और 2-4 फूलों के भी, और उसमें एक बहुत ही सुंदर-सी अ, कु मतलब कुआँ है अ, उसमें तो हम लोग ना पानी खींचा करते थे उसमें, पहले नहीं आता था खींचना कि कैसे खींचते हैं, फिर नानी ने सिखाया था, तो खींचने का प्रयास करते थे पर चूँकि अच्छी बाउंड्री उसमें बनी थी, तो डर नहीं था बच्चों के लिए, पर आना चाहिए ना अ, मतलब एक तरीके की वो तो कसरत भी होती है, तो ऐसे ना हम लोग बच्चों के बीच ना कॉम्पिटिशन हुआ करता था, जो हमारे मामा-मामी के बच्चे हैं, उनके और हम लोगों के बीच में, कि देखते हैं कौन कितनी बाल्टी पानी निकाल पाता है। तो खींच-खींच कर पानी निकालते थे, और पहले क्या होता था, सीमेंट की टंकियों में स्टोर करके रखते थे पानी को बाथरूम्स वगैरह में, तो हमारे वहीं आँगन में ही बाथरूम्स वगैरह हैं, बिल्कुल बाहर अ, मतलब कमरों में नहीं है, कमरे बस बने हुए हैं, कमरे-कमरे बने हुए हैं और फिर सबसे बाहर पी मतलब सबसे पीछे बाहर की तरफ आँगन है, कुआँ है, ये सब है, और थोड़ा खेलने के लिए बढ़िया जगह है, मतलब काफ़ी बड़ा आँगन है वो, उसी में पूरा अ, जी, ये जो अ अ, बाथरूम वगैरह हैं, वो बने हुए हैं। तो वो एक बहुत अच्छी याद है, अमरूद तोड़ के खाना म मतलब गर्मियों की छुट्टियों में और फिर रात को उल्टियाँ करना। <laughs>
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अम, हाँ। <chuckles> अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अ, हाँ। हुँ। <chuckles> अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अमरूद खा लिए।
अ, हाँ। <chuckles> खाली पेट वो भी।
जी, जी, जी। होता ही है ना बचपन में ऐसा कि कि कोई चीज़ कर रहे हैं तो फिर करते जाओ। उस समय समझ में नहीं आता सही और गलत का। हाँ।
नहीं होता है ना बच्चों को बड़ा ल हाँ, कि मतलब खाली पेट खा लेते थे सुबह सुबह उठ के, पता चला अमरूद ही तोड़ के खा रहे हैं।
हुँ, हुँ। अच्छा, तो जब वो आप पहुँचती हैं, तो उस समय मतलब कौन-कौन था उस घर में अ, नानी के अलावा? और उस समय आपकी मतलब दिनचर्या कैसी रहती थी, बचपन की, कुछ याद है आपको?
हाँ, बिल्कुल, मेरी तो बहुत अच्छी मतलब बच्चों की क्या ही रहती है। देखो, बच्चे बढ़िया सुबह उठते हैं, नानी इतने अच्छे प्यार से मैं अगर ठंडों की बात बताऊँ ना, ठंडों की तो इतनी प्यारी यादें हैं, मैं क्या बताऊँ। हालाँकि जाते हम लोग काफ़ी कम ही थे उम, जैसे सुबह गए और पता चला अगले दिन ही वापस आ गए। तो जैसे नानी ना, 5 बजे उठ जाया करती थीं और हम लोग सारे बिस्तर ना इकट्ठे अ, बिछाते थे। जैसे उसमें हमारे अ, 3 मामा, हमारी मौसी और वो मम्मी से काफ़ी छोटे ही हुआ करते थे। हम लोगों से थोड़े बड़े और मम्मी से छोटे, ऐसे मतलब मिडल ऐज के थे वो मामा अ और मौसी वगैरह। तो बाकी हम बच्चे, 4 बच्चे, मैं, मेरी बहन और अ, मेरे मामा-मामी के 2 बच्चे, 1 लड़का, 1 लड़की। तो इस तरह से हम लोग 4 बच बाकी 3 हमारे अ, मामा, मौसी, तो इस तरह से हम सभी बच्चे ही जैसे थे आपस में। भले ही वो हमसे थोड़े बड़े थे, लेकिन बच्चे जैसे ही थे। तो अ, नाना-नानी और फिर मेरी मम्मी और कभी-कभी पापा भी हुआ करते थे, ज़्यादातर नहीं होते थे। तो हम सब ना, ऐसे पूरा बिस्तर नहीं बिछा लेते इकट्ठा, वो वेसे बिछा लेते थे, और रज़ाइयाँ ओढ़ के बढ़िया सोते थे। फिर सुबह ना, नानी चूल्हे पे बनाती थीं गुड़ की चाय, और 5 बजे उठाती थीं और बिस्तर में ही देती थीं चाय। वो जो गुड़ की चाय है ना, मुझे आज भी याद है। और रात को जब हम सोया करते थे ना, 9, साढ़े 9 बजे बिस्तर में चले जाया करते थे, तो नानी अ, कहानी सुनाती थीं। हालाँकि मुझे कहानी तो याद नहीं है, पर वो बहुत छोटी-छोटी कहानी सुनाती थीं, और बस ऐसे थपकी देती रहती थीं, सारे बच्चे सुनते रहते थे और सो जाते थे, और सुबह जो गुड़ की चाय है, वो बढ़िया आ जाती थी। फिर बस अपना उठ जाना, 7 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही देना, क्योंकि फिर थोड़ी ठंड रहती ना, तो नहीं उठने देते थे कि "चलो, ठीक है बेटा, स अ, लेटी रहो इसमें।" उसी में फिर बातें-वातें चल रही हैं, मम्मी की, मौसी की, मामा लोग भी बैठे हैं, बातें चल रही हैं, रज़ाई मैं घुस के स सब बातें कर रहे हैं, नीचे बिस्तर बिछे हुए हैं, मतलब क्या ही माहौल होता था, इतना प्यारा। हुँ।
हुँ। जी। ओह! हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ। क्या बात! ओह! हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। <chuckles> जी। हुँ, जी। हुँ। <chuckles> हाँ। ये एक अलग मज़ा होता है। जी, बिल्कुल, और चाय वाली बात से तो मैं खुद रिलेट कर पा रहा हूँ कि ठंड के समय में हाँ, मैं तो अभी भी गुड़ वाली चाय पीता हूँ, और ठंड के समय में कोई आपको मतलब जगा दे चाय के साथ, फिर तो क्या बताओ, अलग ही बात हो जाती है। जी, वो ही, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा अ, ये बताइए कि अभी आप फिर किस तरीके से जो है कभी-कभार कुछ घर में करती हैं, या फिर दोबारा गाँव जाती हैं वहाँ पे और कि एक थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो और वो चीज़ें फिर से याद आएँ? उसके लिए कुछ करती हैं आप?
अरे वाह! <chuckles> <chuckles> उम, मैं ये करती हूँ कि मैं अपने आँगन में मैं ईट का चूल्हा बना लेती हूँ, कभी मेरा मन होता है, तो मैं गाकड़ बना लेती हूँ, गाकड़ मतलब कि बाटी, और दाल तो हम लोग बनाते ही हैं वैसे भी ज़्यादातर, हर दूसरे-तीसरे दिन तो मैं दाल बन चूँकि मैं अकेली रहती हूँ ना अभी, तो मैं अपने हिसाब से मतलब जैसा मेरा मूड होता है, तो मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। तो कभी-कभी मुझे नानी की या मम्मी की ज़्यादा याद आती है, जब मम्मी नहीं आ पाती हैं, तो मैं हालाँकि बोलती रहती हूँ उनसे कि, "जल्दी टाइम पे आ जाया करो वापस।" चूँकि हमारा एक और नेटिव प्लेस है ना, तो वो वहाँ पर भी उर देखना होता है उनको। तो वो हालाँकि आ जाती हैं बीच-बीच में, जब वो नहीं होती और मेरा कुछ खाने का मन करता है ऐसा, तो फिर मैं चूल्हा है हमारा अ, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बड़ा आँगन है, तो मैं उसमें ईंटो का चूल्हा बना के और उपले से अ, जो उपले की जो राख है ना, उसमें बढ़िया गाकड़ सेंक लेती हूँ, और उसमें ही भट्टे और टमाटर भी सेंक लेती हूँ, फिर वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे नानी बनाती थीं।
हाँ, हाँ। हुँ। जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। क्या बात। उहुँ। तो बन जाता है वैसा?
हाँ, बन जाता है बहन, मैंने दो तीन बार ट्राई किया है। अ, हालाँकि कभी-कभी पहली बार में मुझे ये दिक्कत आई थी कि मेरा जो आटा गूँथते हैं ना बाटी का, वो मेरा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कड़क-कड़क रह जा रही हैं, जबकि पता, जब अपन सेंक लेते हैं, उसके बाद भी हल्का सॉफ्टनेस तो रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर दाँतों पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। <laughs> हुँ।
हुँ। हाँ। हुँ। <chuckles> जी, जी, जी। अ, तो फिर आप अभी अ, जाती हैं आप नानी के घर या नहीं जाती हैं, बहुत कम हो गया है?
मैं जाती हूँ नानी के घर, लेकिन मैं सच बताऊँ, नानी का घर ना, नानी के बिना अधूरा ही लगता है, फिर वो बस एक मामा का घर कहलाता है। वो नानी का घर, वो जो एक अपनापन, वो जो एक रौनक और एक बहुत ही ज़्यादा प्यार, स्नेह, पता है वो कहीं खो जाता है और ये मैंने तभी से महसूस करना शुरू कर दिया था जब नानी चली गई थीं, तो मतलब ब काफ़ी अधूरा लगता है। पता है, सच में जैसे होता है ना कि हमारा जो घर होता है ना, वो माँ के बिना जैसे अधूरा है ना, वैसे ही जो नानी का घर होता है, वो नानी के बिना अधूरा ही लगता है।
जी, जी। हाँ। हुँ। जी, जी, जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से मतलब मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्यों क्योंकि सबके साथ ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट और बिल्कुल मैं भी अब जब जाता हूँ नानी के घर, तो खाली-खाली-सा लगता है, क्योंकि वो नानी की बात अलग ही होती है।
हुँ। हुँ। सही बात है।
जी, तो अभी कोई ऐसा कोई अ, मतलब कोई खास रेसिपी है क्या या कोई खास, एक तो ये आपने बताया दाल-बाटी, तो क्या जब जब भी आप ये बनाती हैं या बाहर खाती हैं, तो मतलब फिर से वो यादें जगा देती हैं?
बाहर तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं घर में ही खाती हूँ अ, दाल-बाटी वग़ैरह तो मैं शायद ही खाऊँ, क्योंकि घर में ही काफ़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन हाँ, अगर मैं एक और चीज़ की आपको बात बताऊँ, तो मेरे नाना को ना चटनियाँ बनाने का बहुत शौक था, बहुत, मेरे नाना पता है हर कुछ बना लेते थे क्योंकि वो काफ़ी अलग भी रहे थे, कोल माइंस में काम करते थे, तो उनको खाना बनाने की आदत थी, तो अ, वो ना इतनी तरह-तरह की चटनियाँ बनाते थे और वो बहुत सारे स्टेट्स में रह के आए थे, जैसे कि वो बिहार में भी काफ़ी रहे च अ, छा अ अ, छत्तीसगढ़ में भी बहुत रहे, झारखंड में भी रहे, तो अ, मतलब इतनी अलग-अलग तरीके की चटनियाँ, कभी टमाटर में ही अ, मतलब टमाटर में पता नहीं क्या-क्या वो त तरह-तरह के मसाले डाल देते, टेस्टी मसाला, ये वो और पता वो चावल के साथ चटनी खाते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था उनको देख के कि दाल-चावल खाए जाते हैं, चटनी-चावल कौन खाता है? <chuckles> तो वो कहते थे "बेटा खा" हुँ।
हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। ओह! हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। नहीं, वाक़ई बहुत स्वाद होता है, बिल्कुल, मैं मतलब मैं तो खा चुका हूँ, तो बता सकता हूँ मैं।
<chuckles> तो वो बोलते थे "बेटा खाओ तो, बहुत अच्छा लगेगा" और वो पता अलग-अलग तरीके से चावल बनाते थे, जैसे कि चावल में दाल मिक्स कर दिया, चटनी भी मिक्स कर दिया, कभी चावल में सिर्फ़ चटनी मिक्स कर दिया और चटनी भी अलग तरीके की, जैसे वो नहीं होते हैं, वो छोटे-छोटे हरे-हरे कुंदरू, अरे यार, क्या ही बोलते हैं उसको, खट्टा-खट्टा रहता है वो, उसकी भी चटनी बनाया करते थे वो, टमाटर की अलग, मिर्ची-धनिया की अलग, धनिये धनिये की अलग और अम अ, ये अमरूद की अलग अम, वो क्या बोलते हैं उसको अ, कैथे की कैथे की चटनी होती है ना? हुँ, वो चटनी, उनको बड़ा शौक था तरह-तरह की चटनियाँ बनाने का, वो बनती ही थीं, रोज़।
हाँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। जी। हुँ। हाँ। अ, हाँ। जी, जी। हुँ। कैथी। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा और कोई तरीका है, जिससे कि आप मतलब कुछ ऐसा आपका हो कि "यार आज ना बचपन में जाने का मन कर रहा है," तो फिर आप वो चीज़ करती हों?
<chuckles> मैं नानी के ही घर चली जाती हूँ, हालाँकि नानी नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ना यादें तो हैं ना, और वो आँगन, वो कुआँ, वो सब कुछ वहाँ पर है, तो यादें वहाँ पर जी सकते हैं। हालाँकि मेरे भाई-बहन अब बड़े हो गए, मेरी बहन की तो शादी भी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हो गए। तो वो, वो लोग अब वो मज़ा ले रहे हैं, जो हम बचपन में लिया करते थे, वो कुआँ, और हम लोग के साथ ही खेल लेते हैं, जैसे हम मा
<chuckles> हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा हाँ जी, जी। ये बताइए कि मतलब अब जैसे बचपन में था, अब किस तरीके से जो है आपकी नानी का घर का जो माहौल है, वो बदल चुका है, कितना बदल चुका है? और अभी आप क्या-क्या चीज़ें मिस करती हैं, जो उस समय पे था?
मैं ना हम लोग बैठ के ना काफ़ी बातें किया करते थे, हालाँकि आज भी करते हैं, पर पता, नाना और नानी नहीं है, और हमारे बड़े वाले मामा भी कोविड में चले गए थे, तो ये 3 लोग ना अचानक-अचानक ही चले गए। नाना और मामा में तो जाने का जो फ़र्क था ना, वो सिर्फ़ 4 महीने का ही था, तो वो एकदम से ही घर ऐसा लगा जैसे पूरा खाली हो गया है। बस सिर्फ़ 3 लोग ही बचे हैं, बाकी मौसी की भी शादी हो गई, मेरी बहन की भी शादी हो गई, बस मेरा भाई बचा है, 1 मामा बचे हैं ए, 2- 2 मामा शांत हो गए, और अ, म 2 मामा बचे हैं वहाँ पर, एक मेरा भाई और मेरे बस मामी। तो पूरा घर है ना, ऐसे इतना बड़ा घर है और पूरा ख़ाली हो गया है, पूरा ख़ाली, एक अलग ही सुनापना है।
हुँ, हुँ। ओह! जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, समझ सकता हूँ, और काफ़ी मतलब है भी, ये दुखद है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी होती है कि एक हर घर अपनी कहानी कुछ न कुछ कहता है, तो अच्छा, ये ये बताइए कि अभी जैसे आप शहर में रहती हैं, तो ज शहर में कितना कुछ खो जाता है अ, गाँव का, घर का, और क्या-क्या चीज़ें जो हैं आपको याद दिलाते रहती हैं?
हुँ। नहीं, देखिए, मैं गाँव में तो कभी नहीं रही और हमारी नानी का घर भी शहर में ही है, बल्कि जिले में ही है, तो वो तो काफ़ी बड़ा ही है। हाँ, और मेरा भी जो नेटिव प्लेस है, वो भी एक छोटा शहर है, तहसील है दरअसल वो। तो मतलब है तो शहर ही, तो मैंने गाँव की इतनी लाइफ़ तो नहीं देखी, पर हाँ, नानी अ, जो हमारे नाना जी का अ, खेत था ना, वो ज़रूर गाँव में था, तो कभी बचपन में एक बार मैं ज़रूर गई हूँ और वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के गई थी। <laughs> तो वो हालाँकि मुझे बहुत हल्की धूमिल-धूमिल सी याद है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि नाना के खेत में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे एक बड़ा-सा कमरा था, उसमें चूल्हा भी था, सब-कुछ था, खटिया थी, <smacks lips> डॉग भी था, एक पाल के रखा हुआ था, तो वो मुझे काफ़ी फ़ैंटेसी लगता था। मैंने सोचा था कि मुझे कभी जाने का मौका मिलेगा, पर चूँकि हम लोगों का वहाँ जाना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, नानी के यहाँ भी बचपन में, जाते भी थे, तो ऐसे 1-2, 1-2 दिन के लिए जाते थे, तो फिर गाँव जाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली से ही जाया जाता था। तो वो 1-1 घंटा लग जाता था, तो मम्मी के पास इतना समय नहीं होता था, तो मैं गई नहीं। लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी वो जो मैं कुछ घंटे भी रहकर आई थी, 2 या 3 घंटे, वो मुझे आज भी याद हैं, काफ़ी एक शांति और सुकून महसूस होता है, खेतों के बीच में आपका एक ब बड़ा-सा कमरे वाला घर हो, काफ़ी सुंदर लगता है।
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। <chuckles> अ, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। ओह! जी, जी। हुँ, हुँ। ओह! हाँ। हुँ, हुँ। जी, औज उस समय रास्ते भी सही नहीं होते थे बिल्कुल, ऐसी ही मिट्टी के रास्ते और बरसात में तो और तकलीफ़ होती थी। अच्छा, ये बताइए कि अभी कोई ऐसा किस्सा याद है, जो आपको बार-बार याद आता हो उम अ अ, आपको अंदर से गुदगुदा जाता हो या कोई ऐसा किस्सा जिससे आपको दुःख हो जाता हो कि "उस समय यार कैसे थे, ये क्या कर दिया?"
हाँ। उम, ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग ना खेला करते थे शाम को ग्या मतलब सुबह हम लोग 11 बजे खाना-वाना खा के और खेलने शुरू हो जाते थे, जुट जाते थे, शाम को हमें 4 बजे भूख लगती थी ना, तो हम सारे भाई-बहन ऐसे कटोरे वाले वहाँ पे थे, प्लेट्स बड़े वाले जो कटोरे जैसे होते हैं, उसमें दाल-चावल भर के और वो खाया करते थे, वो मेरी सबसे मीठी याद है, जो मुझे बार-बार याद आती है।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी, तो चलिए आपसे इस विषय पे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि फिर किसी विषय पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
हुँ। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे काफ़ी खुलकर बात करने दी और काफ़ी ध्यान से भी सुना आपने मुझे, आपका भी बहुत धन्यवाद।